Sicuramente si sono fatti dei passi avanti rispetto a, per dire, 10 anni fa, quando è nato Instagram o Facebook, però, secondo me non ci sono troppe regole, ecco, ma, perché alla fine uno si scarica l'applicazione, ehm, è un po' a discrezione del singolo, no?
Okay. Mh. E va, così, esatto, va, va. <chuckles> Va.
Uhm, anche capire quanto tempo passarci o meno, ehm
Esistono tante App che a un certo punto mettono un autoblocco, nel senso tu puoi impostare l'orario, ehm, e poi si fermano, somma non le puoi più aprire.
Sì. Esatto, io infatti, mhm Sì, per riagganciarmi alla tua domanda di prima, sicuramente una delle cose, mhmm, che farai, o comunque che reputo essere, comunque, importante, è magari il limite di tempo. Che poi
Tu l'hai mai utilizzato?
Sì, io prima di disattivare l'account, ho cominciato ad attivare il limite di tempo. Cioè, se passavo m m massimo 2 ore al giorno, perché poi, per me le reputavo troppo eccessive, passare più di 2 ore al giorno, diciamo, all'interno della piattaforma.
Okay. Ma E funzionava, oppure ti sei trovata a dover modificare il limite di tempo, per guardare una cosa in più?
Eh <chuckles> Allora in realtà, uhm, ci sono state volte in cui, non cioè ignoravo diciamo la mhmm, la notifica e comunque, avevo la possibilità di continuare a stare lì, quindi, uhm, sì, cioè restavo effettivamente dentro il social poi alla fine.
Okay. Eh, vabbè non è <chuckles>
Per questo dico, è è un po' discrezione pure il singolo, non non lo so quanto magari potrebbe essere anche
Era una confessione.
lecito ecco nella piattaforma stessa, seppur magari, uhm, la persona in sé a porre un limite, poi chiudere tutto, cioè così di base. Però non po cioè secondo me, non è un'idea malvagia questa effettivamente.
Sì, uhm, fermar Ma No, no. E adesso sorge spontanea però una domanda, con tutto questo tempo che hai recuperato che fai?